जी, जी, जी बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा जैसे आंदोलन चलते रहते थे लेकिन आजकल मुझे उतना नहीं द ल
हाँ, हुँ। <clicks tongue> हाँ, हाँ।
है ना? थोड़े 10 पहले तक तो ठीक था 10-15 साल लेकिन आजकल उतना नहीं लग च करते हैं लोग। तो एक द 8 दिन 8 अ, बात करेंगे फिर उसके बाद उसको भूल ही जाते हैं। तो ऐसे ही इसी की वजह से थोड़ा हमारा देश का नुकसान हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों को रोकना बहुत ज़रूरी है भ्रष्टाचार को। हमें हम सबको मिलके काम करना चाहिए ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार कर सकती है। जी हम सबको मिलकर काम करना बहुत-बहुत ज़रूरी है। आपसे बात कर कर मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका बड़ा धन्यवाद। जी।
हाँ, हाँ। सही बात। हाँ। सही बात है। जी। सही बात। हाँ। सही बात है। जी। जी, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा बात करके आपसे और आशा है फिर से बात होगी आपकी और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
जी। जी। जी आपका भी धन्यवाद।